Así de claro. Entonces, ahí los padres son los que tienen que moverse y decir: "Mira, papá, este, hay, eh, hay natación", hay, y, claro, los planes vacacionales ahí es cuando los hacen jugar, eh, carrera de co de costales, eh, juegos con la pelota, cosas que que están afuera del del videojuego, pero depende de los papás, pues.
Ya. Ujú. Bien, bien, cierto. No sé si tengas hijos, ¿tú les permitirías si tuvieras? Ah, no, okey, pero si los tuvieras, ¿les permitirías que que hicieran eso lo de la carrucha?
No. No les permitiría, sería obligatorio.
Ah, <chuckles> okey.
Sería obligato Claro, porque claro, ya con la tecnología yo les construiría sus carruchas, ahora sí con GPS incluido, y nada mejor. Y de hecho, sí, en Alemania hay competencias de carrucha, en Europa hay competencias de carru sí, y la y las hacen muy muy, ¿cómo se dice? Muy, es muy, son muy artísticas, porque las hacen de temática, las hacen de la guerra de las galaxias, de Bob Esponja, de del primer ministro de Inglaterra. O sea, son son muy bonitas las competencias de de Carrucha, y obligatoriamente tiene que ser no puede llevar nada mecánico, nada nada eléctrico. Tiene que ser así, Carrucha, así, que el timón sea una cuerdita. Obligado,
Ajá. <chuckles> ¿En serio? Ujú. Ujú. Ya, ¿en serio? Guau. Ya, osea bien artesanal.
Artesanal, 100 por 100.
Guau, sorprendente, qué divertido debe ser. <gasps> Oye, ¿y sientes que, no sé, que estos juegos transmitían de algún modo, no sé, valores?, mm, algo útil, ¿no? Para para el crecimiento, para uno, a la que llegue a la edad adulta?